Doğru, sen öyle deyince şu an öyle düşündüm gerçekten. Hiç fark etmemiştim şu an yani, evet. A! Ba bir aydınlanma yaşadım şu an. Çok komik,
<chuckles> Değil mi? <chuckles> <chuckles> Ben de bunu yeni fark ettim bu arada. Daha 2 ay falan olmuştur. Yani, böyle, düşündüğüm şeyi full fokus düşündüğümü fark edip, sonra, eee, yürüyüşe çıkacağım, ne düşüneyim, diye düşünmeye başladım. Yani, mesela çözemediğim bir problem var örneğin veya bir programımı yapmam lazım. Programı yapmak için bile yürüyüşe çıkabiliyorum bazen. Çünkü çok dikkatimi dağıtıyor normal hayatta her şey. Yani, bir mesaj geliyor mesela. Instagram'dan bir reel gönderiyor arkadaşım. İşte, eşim sesleniyor ya da bir, işte, bir şey çıkıyor. Fokuslandığım şey hemen dağılıyor. Kafam uçuyor gidiyor ama yürüyüşte öyle değil. <chuckles>
A! Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı. <chuckles> Çok güzel. Evet. Hı hı. Tabii. Doğru. Evet, evet kesinlikle. Yani, insanın o yüzden, eee, bence tek kalabildiği de bir yer ya, insanın tek, böyle, kendine zaman ayırması çok önemli. Bunu da yapabilmek için yürüyüş bence çok, eee, güzel ve, eee, bedava bir aktivite yani. Genelde böyle şeylerin hep ücretli olur. Tenis oynamak, bil yani, eee, genelde böyle sporlar, hep aktiviteler ücretli olur. Aaa, yürüyüşün bu kadar hem, eee, bir yeri görüp o yeri keşfetmek, işte, hem, eee, spor olarak sağlıklı bir şeyler yapmak hem de farklı insanlar tanımak gibi, sosyalleşmek gerçekten çok güzel, eee, bir getirileri olduğu için bence yürüyüş herhâlde.
Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, hiç negatif bir şey yok aslında düşününce. Yani, kendinle kalıyorsun, spor yapıyorsun, sağlığın için iyi, ruh sağlığın için iyi, z yeri geldiğinde sosyalleşmek için iyi, dediğin gibi ücretsiz, yararlı. <chuckles> Ya, her açıdan çok iyi faydaları var. Hatta benim iyi uyumama bile yarıyor diyebilirim.
Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle. Yetenek Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Evet.

Tabii ki daha serin, eee, ama genelde işte güneş kremi yanımda götürüp, sıcakladığımda hemen atlıyorum falan, sonra çıkıyorum. Çok sıcak. Tabii, tabii.
Hı. Doğru. Doğru ama evet. O da bir avantaj ama. Yani yürüyüş yaparken bir anda suya giriyorsun, tekrar yürüyorsun. Ya, o da bir avantaj. Ben burada çok yapamadığım için onu eee, Estonya'da, donarım öyle bir şey yapsam ama burada da hava dediğin gibi serin ya, özellikle kışın yürümek çok keyifli oluyor. Böyle, eee, ormanın içine çok yağış da yağmıyor ya da yağsa bile, hani, eee, karlar böyle çok tutmuyor. Zaten hemen kürüyorlar. Böyle, dümdüz yolda yürüyorsun ama etrafın yemyeşil, karlar var falan. Çok keyifli oluyor. Bu benim, eee
Hı. Evet evet. Evet. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı. Evet. Çok güzel. Peki yazın kaç derece oluyor?
Yazın şöyle, eee, Temmuz'da en yüksek sıcaklıkları gördük. 25-26 dereceleri gördük. Daha fazlası yok. <giggles> Ama mesela bugün 17 dereceydi. Artık yavaş yavaş serinlemeye başladı. Ama yürüyüşte sorun olmuyor ki giyinip yürüyoruz yani. <chuckles>
Hı hı. Ya, çok güzel ya! Evet evet. Umarım bize de gelir. Evet, evet. Yani, ııı, çok, o kadar sıcak olmadığı için sıkıntı olmuyordur zaten sizin için. Hele ki ormanda, eee, gölgede çok daha iyidir, hava çok daha serindir. O yüzden kesinlikle sorun olmuyordur. Ya, bence evet, orman ve deniz konusunda, eee, 2 tane farklı şey var, böyle, bakış açısı var. İkisini de he güzel örnekledik, bence çok güzel. Yani böyle baktığında aslında, eee, insan yürüyünce ruh hâli de, ya sen hep eşinle mi yürüyorsun yoksa tek te yürüyor musun?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. <giggles> Evet. Kesinlikle. Yok, daha çok tek de yürüyorum. Eşimle yürüyorum, arkadaşlarımla yürüyorum. Ya, ben yürüyorum, yanımdakiler değişiyor. <chuckles> Yani benim merkezim daha çok sosyalleşmek veya, hani, bir aktiviteden ziyade direkt yürüyüş. Çünkü, eee, kendimi iyi hissettiriyor. Ya, bunu yapmıyormuşum, ya yapmıyordum ya, bu bir hataymış, yürüyünce fark ettim. Ruh hâlim de etkilendi, sağlığım da etkilendi.
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı. Hı hı. Burada bir düşünce falan mı oluyor yürürken? Yani ne gördün kendinde? Ya, zinde oluyorsun muhtemelen, onu anladım. Başka böyle
Evet, hı hı, yani pozitif etkiledi beni. Yani, eee, hareket etmek, b şöyle sağlığıma iyi geldiğini düşünmek de beni pozitif etkiledi. Yani daha, eee, yürüdüğüm için kondisyonum arttı mesela. Eskiden biraz yokuş çıksam nefes nefese kalıyordum. Merdivende falan da öyleydi ama şimdi öyle olmuyor. Çok daha uzun süreler yürüyebiliyorum. Eee, böyle, bacaklarımda falan hiç ağrı olmuyor. O açıdan da iyi ve temiz hava çok iyi geldi. Benim bahar alerjim var mesela. Burada etkilenmiyorum herhâlde alıştığım için.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Çok güzel. Kesinlikle. A! Benim de var.

Gerçekten ben de gelip bir deneyeyim <giggles> ben de gelip bir deneyeyim çünkü ben de, eee, en sevmediğim şeyden birisi o aslında. Ya gitmeden önce bir hap içmek falan beni çok, ııı, yani, hiç sevmiyorum böyle doğal olmayan şeyleri yapmak, hap kullanmayı çok sevmem zaten. Eee, ama ha gittiğimde hep o şekilde bir sonuç alıyorum ben de. Gözlerim yaşarıyor, burnum akıyor, yani, i bi doğayı o yüzden ben sevemiyordum aslında, hâlâ da sevmiyorum. Sırf o yüzden.
de mi var? <chuckles> Hı hı. Çok yorucu oluyor. Evet. Hı hı. Hımm, işkence gibi oluyor değil mi alerjiden dolayı? Ben de öyle oluyorum.
Evet, evet.

Merhaba, nasılsın?
Merhaba, iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Yürüyüşten geldim şimdi. Böyle biraz yoruldum, oturdum. Bir kahve içeceğim.
Hı. A, çok severim.
Evet, günlük böyle yürüyüş yap yapıyorum burada, yani Türkiye'de yapmıyordum. Eee, hatta biz evden çalışıyoruz eşimle ve bazen haftalarca evden çıkmadığımız oluyordu. Bir de sürekli araç kullanıyorduk ama Estonya'da yaşıyorum ya ben, Estonya'ya geldikten sonra haftada 5 gün falan yürümeye başladık. Ve bu inanılmaz iyi geldi bana, yani ruh hâlim iyi oldu, daha mutlu hissediyorum, daha dinç hissediyorum, temiz hava çok iyi geliyor, çok etkiledi. Sen yapıyor musun günlük yürüyüşler?
Hıı. A! A! Çok güzel. Hı hı. Çok güzel. Yani evet, ben de, eee, uzun zamandır yapmıyordum ama artık ben de yapmaya başladım. Yani, eee, temiz hava, eee, bir Avrupa'ya taşınınca oradaki yürüme sahasının fazla oluşu, eee, insanı mesela ben deniz kenarında daha çok yürümeyi seviyorum. Hep deniz, direkt yani şeye balık, caretta caretta gibi kendimi direkt denize doğru atıyorum. <giggles> Oraya doğru gidip orada yürüyorum genelde deni eee, sahilde falan. Eee, hoşuma gidiyor. Ya ondan sonra da hemen, eee, bir
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hımm, çok güzel. <giggles> <chuckles> Hı hı. Ay, çok
bira falan içiyorum yani nedense hep yani sağlıklı hemen böyle <giggles> yürüyüp koşup hemen ona sarılıyorum. Ya o, eee, deniz beni direkt alıyor yani ona sarıyor, nedendir bilmiyorum. Sen senin var böyle yaptığın?
Oh, mis gibi. <chuckles> <chuckles> Ay. Ama çok keyifli oluyor yürüyüş yaparken. Yani sen doğayı gözlemlemek açısında denizi tercih ediyorsun. Ben de orada mesela yeşilliği tercih ediyorum daha çok. Böyle orman içlerinde yürümeyi çok seviyorum burada. Yani ben Türkiye'deyken pek orman görmüyordum açıkçası, yani, çok şehir hayatı, eee, yazlık yerde yaşadığım için, hele yazın hiç orman yok diyebiliriz veya sıcakta zaten hiçbir şey yapılmıyor. Buraya geldim. Estonya'nın, bu arada y eee, yarısından çoğu orman; yani yüz ölçümünün ve her yerde yeşillik ve orman var. O yüzden ben de kendim ya sen denizin yanına atıyorsun, ben de kendimi hep ormanın içine atıyorum.
Ha. Hı hı. Hımm. Güzel. Hıı, hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Doğru. Hı. Çok güzel. Evet. A! Hı hı. A ama senin şansın var biraz çünkü, üüü, soğuk hava ve, eee, yani yürüdüğünde o kadar terleme çok şey olmuyor. Yani çok da o kadar terlemiyorsun gibi yani. Sıcak bir yerde yürüdün mü, ya inanılmaz yani, bir daha yürümek istemiyor insan, o yüzden. Ben
Hı hı. Evet. <giggles> Evet. Kesinlikle. Hımm, doğru. Deniz kenarı daha serin değil mi?